Bist du grundsätzlich jemand, der leicht nein sagen kann oder fällt dir das schwer?
Also, ich würde sagen, mittlerweile fällt es mir relativ leicht, aber auch immer noch nicht super-leicht. Aber das war auf jeden Fall so 'n Prozess. Also, das m das musste ich erst lernen.
Ah, okay, ich verstehe. Hast du wann hast du denn das letzte Mal bewusst nein gesagt?
Oh, wann ich das letzte Mal bewusst nein gesagt habe, ähm das ist 'ne gute Frage. Äh, ich würde sagen, das war tatsächlich, ähm, als mich 'n Freund gefragt hat, ob ich ähm ja, da ging es um so 'n so 'n Termin in der Woche und ob ich da abends noch zu ihm kommen möchte und das wäre halt über 'ne Stunde weg gewesen. Und da habe ich gesagt: „Nein“, und war dann auch in dem Moment kein Problem. Ähm, aber wäre vielleicht was gewesen, wo ich mich früher irgendwie sehr gewunden hätte, da dann nein sagen zu können.
Ja. Ach so wegen so was wie Fomo?
Ja, hm, also, Fomo spielt auch manchmal mit rein, aber es ist immer so 'n bisschen so das habe ich auch immer noch, dass immer so 'ne ganz leichte Prise von: „Ah, die andere Persö äh andere Person könnte ja enttäuscht sein, äh, dass ich nein sage.“ Dass das so 'n bisschen mitschwingt.
Ach so, ja, genau. Mhm. Ja, äh, wägst du da wie wie machst du das? Wie kommst du dann zu 'ner Entscheidung letztendlich? Wie wägst du das denn ab?
Mhm. Also, ich habe schon irgendwie so das Gefühl, dass, hm, die andere Person das ja auch besser findet, wenn ich ehrlich mit der bin oder zumindest denke ich selber: „Was würde ich wollen, was meine Mitmenschen dann, ähm, ja, zu mir sagen, ob sie dann einfach, äh, ja sagen, weil sie dann irgendwie ja, Angst haben, nicht nein sagen zu können.“ Und ähm
Ja.
ja, deshalb, wie gesagt, mittlerweile f kommt es relativ natürlich, aber es gab auf jeden Fall mal so 'ne so Zeiten, wo ich das so 'n bisschen auch wirklich üben musste, wo ich dann vielleicht auch mal einmal zu häufig nein gesagt habe, einfach nur <laughs> einfach nur, um nein zu sagen.
<chuckles> <chuckles> Ja, okay, man meint ja auch, Ehrlichkeit währt am längsten. Ähm. Ja, und, äh, mittlerweile würdest du sagen, fällt es dir leicht, so, ähm leichter? Also, so auch einfach d so ehrlich ehrlich zu sein und w wenn du, ja, keine Lust drauf hast, nein zu sagen.
Na ja. Ja, also, ich habe das Gefühl, mittlerweile fällt es mir eigentlich relativ leicht und auch grade so in so im entspannten Kontext, irgendwie bei Freunden oder Familie, da ist man das irgendwie ja auch mittlerweile dann gewohnt, dass man auch mal nein sagt. Ähm. Bisschen anders ist es dann vielleicht noch auf der auf der Arbeit, wo ich auf jeden Fall auch nein sage und mir bewusst Grenzen setze, aber es da immer noch 'n bisschen schwieriger ist, die wirklich zu setzen, weil man ja irgendwie schon auch immer so 'n bisschen den so den Druck verspürt, sich trotzdem gut zu präsentieren und irgendwie zu zeigen, dass man motiviert ist und da ist es immer 'n bisschen schwieriger, das abzuwägen, finde ich.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ich ich verstehe bei so Kontakten wie Familie und Freunde, da ist die Zustimmung oder die Akzeptanz, wenn man nein sagt, irgendwie viel ja, also so, ne, da kann man sich drauf verlassen, dass das jetzt nicht, äh, negativ unbedingt bewertet wird, wie auf der Arbeit.
Mhm. Mhm. Mhm. Absolut, ja. Im besten Fall. <chuckles>
Ähm. <chuckles> Ja, okay. In welchen Situationen weißt du denn so ungefähr so 'ne Situation, wo du immer dazu tendierst, äh, nein zu sagen, vielleicht um dich zu s selbst zu schützen?
Ähm. In in welchen Situationen ich bewusst nein sage?
Genau, ja.
Äh, ja, also, wenn ich merke, dass ich eigentlich gar nicht zuständig bin für eine Aufgabe und das also, ich habe direkt nach der Schule beim habe ich ein, äh da habe ich 1 Jahr lang bei bei einem Kulturzentrum gearbeitet und da habe ich zum Beispiel da habe ich das da da war mein mein Arbeitsprofil auch so 'n bisschen, ich war zuständig für alles.
<chuckles> Ja. Ah okay. Mhm.
Und da habe ich wirklich auch zu allem ja gesagt. Und das ist dann irgendwann, ja, darin gemündet, dass ich alleine an einem Samstag in diesem Kulturzentrum war und quasi alles fürs Tagesgeschäft vorbereiten sollte und damit komplett überfordert war. Einfach, weil ich mich nicht getraut habe, im Vorhinein nein zu sagen. Und, äh, ja, deshalb, das war so einer der Momente, wo ich gemerkt habe: „Okay, nein, ich muss mir auch Grenzen setzen können.“ Ähm. Genau, also ja, dann deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, zum einen äh, genau, wenn es nicht in mein Aufgabenprofil fällt, aber halt auch, wenn ich es zeitlich eigentlich gar nicht schaffen kann.
<chuckles> Ja. Oha, ja. Ja. <chuckles> Ja, okay, also d d das hat ja bis bi bi gezeigt, so wo deine Grenzen sind und, äh, wann ähm, ja, also, so du hast ja vorhin auch über deine Freunde gesprochen, äh, dass es dir vielleicht auch mal schwergefallen ist für 'ne Zeit so, ähm, aus vielleicht aus Loyalitätsgründen wie immer „ja“ zu sagen. Ähm, wie reagieren eigen an sich so deine Freunde darauf, wenn du „Nein“ sagst?
Mhm. Mhm. Ja, ist auch so 'n bisschen unterschiedlich. Also, ich habe auf jeden Fall auch so die Freunde im Freundeskreis, die dann immer noch so 'n bisschen nachbohren und so sind: „Ja, hä, komm doch und, ja, also, hast du wirklich keine Zeit?“ Ähm, aber gerade bei denen hab ich's mir irgendwie auch umso mehr angeeignet, dann „Nein“ zu sagen, weil <laughs> weil es dann schon so aus Prinzip ist. So, äh: „Ich habe 'Nein' gesagt, das musst du jetzt akzeptieren.“ Äh, da fällt's mir dann sogar weniger schwer, „Nein“ zu sagen, als bei denjenigen, die das halt sofort akzeptieren. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist so 'n bisschen, ja, vielleicht konträr ist? Aber vielleicht macht's auch voll Sinn, ich weiß es nicht.
<chuckles> Ja. <laughs> Ja. Ja, u <chuckles> Wie wie fühlst du dich denn danach, äh, so, wenn du nein sagst? Äh, zum Beispiel, wenn deine Freunde ich meine, das ist ja an sich ja was Positives, wa was ich raushöre, ist ja, wenn die so sagen so: „Ey, komm doch mit und so.“ Die wollen ja irgendwie Zeit auch mit dir verbringen. Das ist ja auch an sich was Gutes. Aber wie fühlst du dich denn danach, wenn du „nein“ sagst, eher erleichtert oder schuldig?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Boah, das ist, äh, <laughs> das das ist 'ne harte Frage, aber ich würde sagen, ja, ich
<laughs> Ja. tricky, ja.
Nein, eigentlich fühle ich mich meistens erleichtert. Ähm, wa also es ist schon so, dass ich dann denke: „Gut, ähm, das war jetzt vielleicht kurz unangenehm, aber ich habe halt trotzdem jetzt das gemacht gemacht, was für mich richtig ist.“ Und, ähm, es ist ja dann auch immer noch mal so 'n bisschen ein Unterschied, ob's irgendwie darum geht, ob man irgendwie zusammen den Abend verbringt oder ob man
Ja.
keine Ahnung, so der Klassiker, dass man irgendjemanden beim Umzug hilft oder so.
Ja. Also, das ist jetzt nicht so von der Wichtigk also, relevant für dich, ne? So wie mäßig: „Da braucht jetzt keiner Hilfe unbedingt und die werden das schon überleben“, im Sinne, ja? Ja.
Mhm. Ja, genau, genau. Also, ja, bei 'nem Umzug oder wenn jemand wirklich Hilfe braucht, dann würd's mir auf jeden Fall deutlich schwerer äh, schwerer fallen auch, äh, nein zu sagen. Ähm, und dann müsste ja, also ich müsste auch wirklich keine Zeit haben. Und selbst dann hätte ich wahrscheinlich immer noch so 'n bisschen das Gefühl: „Okay, ich könnte ja auch gucken, ob ich noch irgendwie was umschieben kann.“ Ähm, aber eigentlich habe ich auch da gemerkt, ich ja, eigentlich ist es in solchen Situationen auch trotzdem immer okay, nein zu sagen und am Ende stresst man sich eigentlich einfach nur selber zu viel, wenn man da auf Biegen und Brechen versucht, es dann den anderen Recht zu machen.
Mhm. Ja. Ja. Ja, also definitiv. Ich glaube, 'ne Freundschaft würde auch darunter leiden. Ja, ne, wenn man ganze Zeit auf krampfhaft versucht, irgendwie, äh, vorzutäuschen, ne?
Absolut. Und dann ist auch wieder so 'n bisschen der Punkt, dass, ja, man sich ja oder dass ich mich dann auch selber frage: „Wie würde ich wollen, wie meine Freunde da“ „ähm, an meiner Stelle jetzt grade reagieren würden?“ Und dann kommt man ja auch immer zu 'nem Ergebnis, dass man sich denkt: „Ja, wenn die keine Zeit haben, wenn die 'Nein' sagen, dann ist das so, dann respektiere ich das natürlich.“
Mhm. Ja. Ja, definitiv, so sollte es auch sein. Ähm, dann lass uns doch noch mal weg von Freundschaften und Beziehungen wechseln, oder vom Privaten, wieder ins Berufliche. Ähm, du hast ja auch gesagt, so, ähm, da ist es noch mal was anderes für dich. Ähm, da hast s du auch schon Erfahrungen gemacht mit übertrieben „ja“ zu sagen, <chuckles> ne? Und, äh, ja, wie wie hast wie lernst du sozusagen deine Kapazitäten klar zu kommunizieren? Wie wie läuft das bei der Arbeit bei dir ab?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Also, mir hat's auf jeden Fall geholfen, äh, einen Ansprechpartner zu haben, mit dem man solche Sachen abklären kann, ähm, mit dem man halt auch dann mal so 'n bisschen, ja, darüber reden kann, wie's einem damit vielleicht geht, wenn man, ähm, jetzt in so 'ne Situation gekommen ist, wie ich das vorhin geschildert habe mit dem, wo man sich so völlig übernommen hat.
Mhm.
Und das hat mir dann super geholfen, dass ich da dann so 'n bisschen gesagt bekommen habe das ist eigentlich auch Teil von also dass es einen guten Arbeitnehmer irgendwo auch ausmacht, dass der halt weiß, was er kann und wie viel er schaffen kann, weil am Ende hat natürlich auch niemand was davon, wenn's jemanden gibt, der super übereifrig die ganze Zeit „ja“ sagt und am Ende dann aber nur die Hälfte schafft von dem, wo er eigentlich „ja“ gesagt hat.
Mhm. <chuckles> Ja, definitiv. Also so man muss sich ja auch gut selbst einschätzen können, ne? Also s ja.
Genau, ja, so 'ne gute Selbsteinschätzung haben und, ähm, ja, ich würde sagen, es ist einfach irgendwie dann so 'n Gefühl dafür entwickeln, wie viel man schaffen kann und, ähm, auch, ja, wie weit man bereit ist, so anderen da andere dabei zu unterstützen, ihre Aufgaben zu schaffen, weil's natürlich auch immer wieder Leute gibt, mit denen man da in Kontakt kommt, die natürlich, wenn man denen den kleinen Finger hinhält, ne, die dann da die ganze Hand greifen direkt.
Mhm. <chuckles> Ja, definitiv. Ähm, d ja, also, so so, dann bleiben wir mal dabei, bist du eher da auch konfliktscheu oder eher harmoniebedürftig? Also ich, äh verstehst du, worauf ich hinaus will? Äh, wagst du es auch mal, 'n Konflikt, ähm, zu riskieren durch ein „Nein“ auf der Arbeit zum Beispiel? Oder willst du lieber harmon dass alles harmonisch ist? Und deswegen nimmst du das lieber in Kauf, mal, ne?
Mhm. Mhm. Eh, ä Mhm. Ja, ähm, ich weiß ich weiß, was du meinst. Also, ich bin an sich sehr harmoniebedürftig, aber das versuche ich dann auch, runterzuschlucken. Und, ähm, hm, weil harmoniebedürftig dann häufig auch heißt, dass man sich eher so hinten anstellt und die eigenen Bedürfnisse. Das heißt genau, genau, dass man sich irgendwie so einreiht. Und ich glaube, das ist dann auch langfristig gesehen einfach kein gutes Arbeitsklima, was man sich selber aufbaut. Also, das ist dann ja, es muss es heißt ja auch immer nicht, dass es dann direkt ausartet oder so. Es kann ja auch einfach heißen, dass es gut ist, solche ähm, solche Sachen anzusprechen und vielleicht zu sagen so: „Hey“
Ja. Mhm. Runterschraubt, ne? Ja. Mhm.
„das kannst du mir jetzt nicht auch noch aufhalsen so. Du musst selber mal gucken, dass du das, äh, hinkriegst.“ Und wenn man das gut kommuniziert, dann ist am Ende damit beiden mehr geholfen, wie wenn man sich immer mehr aufhalst.
Ja. Ja, definitiv. Also so sich, äh, also die Grenzen zu setzen. Nicht, dass man irgendwie den Ruf kriegt bei der Arbeit, dass man der Ja-Sager ist und dann dass man immer seine Arbeit auf dich schieben könnte.
Mhm. Ja, genau. <laughs> Ja, das wäre wirklich der absolute Albtraum, wenn da jemand, <laughs> wenn man in diese Kategorie reinfällt und dann die ganze Zeit immer alles aufgehalst kriegt.
<laughs> Ja. Ja, definitiv. Ähm, hast du bestimmte Bereiche im Leben, in denen dein „Nein“ absolut ist? Also wo du wirklich immer „Nein“ sagst?
Hm. Ne, ich also, jetzt spontan fällt mir nix ein, wo ich, wirklich im immer nein sage. Ähm. Aber
Da fällt dir nichts ein sogar? Ja. Ja.
ja, ich weiß nicht, hast hast du vielleicht, äh, ein Beispiel, wo wo also, wo man davon ausgehen könnte, dass man immer nein sagt?
Ja, also, w w keine Ahnung, wenn meine Freundin fragt, ob sie mich schminken darf, dann sage ich nein. <laughs>
<laughs> Okay. Ja gut. Ja gut. Ähm. Ja, klar. Ne, da habe ich natürlich dann auch <laughs> so so meine Momente, wo ich dann auch immer nein sagen würde. Oder wenn ich jetzt irgendwie wenn ich jetzt derjenigen wäre, der die ganze Zeit einkaufen soll, keine Ahnung. Ähm, aber äh, ähm, klar, also, dann würde ich natürlich auch immer nein sagen. Aber zum Glück komme ich da genau, vielleicht habe ich auch einfach Glück, dass ich bisher nie in so 'ne Situation gekommen bin, wo mir immer wieder dasselbe gesagt wurde und ich immer wieder nein sagen musste. Deshalb fühlt sich es jetzt vielleicht nicht so an, wie, dass ich immer nein sage da.
Zum Beispiel. <laughs> <chuckles> Ja. <laughs> Ja. Mhm. Ja, zum Beispiel, ne? Ja. Ja. Weißt du, was ich raushöre? Ich höre 'n bisschen raus, sodass es halt auch Ausgleich braucht oder Ausgewogenheit bei d bei dir. Sozusagen, dass, ähm ja, also so, wenn jemand von deinen sozialen Kontakten halt oftmals nein sagt, dass du dann auch da sozusagen das Recht hast, nein zu sagen. Aber wenn sie ja sagt, dann weißt du, dann k äh, bringt dich das ja auch noch zum Abwägen, oder?
Mhm. Mhm. Ja, also, ähm, du du meinst jetzt quasi so mit dem, dass wenn ja, manche Freunde immer so 'n bisschen drauf beharren, dass ich dann, äh, eher nein sage wie bei Leuten, die
Na ja, ich meine einfach, wenn dein wenn zum Beispiel du deine Freunde was fragst, 'n Gefallen oder so, und die sagen oft ja
Mhm. Mhm.
F und dann, äh
Ach so, dass ich dann selber auch das Gefühl habe, ich müsste auch dann dann ja sagen, anstatt, ne. Ja, auf jeden Fall, das das habe ich auch, das Gefühl, äh, dass äh, dass dass man sich dann ja irgendwie auch immer revan revanchieren möchte, falls es jetzt irgendwie genau, um so was geht, wo man wirklich dann Hilfe benötigt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich das eigentlich ganz gut, ähm, so in in in ausgleiche, genau. Und dass so viele Freunde, auch mit denen ich jetzt schon wirklich seit Jahren, ähm, befreundet bin, ja, dass sich das irgendwie, also, auch teilweise ja so gemeinschaftlich entwickelt hat. Also, dass jeder vielleicht mal so 'ne Phase hatte, wo man das irgendwie für sich herausfinden- herausfinden musste, wann man nein sagt. Und dass man da jetzt irgendwann in so 'nem
ja sagen, genau, ja. Revanchieren musst, ja. Ja, ja. Ausgleiche? Ja. Mhm.
ja, einfach in so 'nem in so 'n in so 'nem guten Gleichgewicht ist, wo jeder weiß, man kann nein sagen, aber man ist natürlich trotzdem einfach in 'ner Freundschaft hilfsbereit und guckt natürlich, dass man das irgendwie schafft, auch sich zu treffen oder sich gegenseitig zu helfen.
Ja. Ja, dann lass doch da mal verbleiben und, äh, mich würde da noch interessieren, was wünschst du dir denn von anderen, wenn du nein sagst?
Mhm. Dann wünsche ich mir, dass sie das einfach akzeptieren. <laughs> Also, äh, nein, man kann natürlich auch mal nachfragen so: „Ähm, wa warum?“, klar, aber so im Großen und Ganzen, ja, dass man auch 'n Nein akzeptieren kann, das das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, ja.
<laughs> N Also <snorts> Mhm. Okay. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall. War spannend zu hören, wie du mit, äh, Grenzen und Entscheidungen umgehst.
Mhm. Ja.
Und ich wünsche dir noch 'n schönen Abend. <chuckles>
Ja, vielen Dank. Das das wünsche ich dir auch und bis zum nächsten Mal.